Oh pengen belajar gitu main drum ya? Iya.
Mhm. Main drum. Mhm. Soalnya aku aku udah main musik, cuman gak di drum.
Heeh. Oh gitu, di gitar, gitar apa bass? Oh oke oke oke oke oke.
Bass bass bass. Pengen. pengen pengen main drum sih, cuman udah bisa cuman gak gak yang expert.
Mmm, oke. Iya iya iya iya.
Pengen jadiin s suatu hobi aja sih.
Oh ka kalau mhm?
Kalau Kalau Kakaknya, ada gak hobi lain selain ngerajut itu?
Eee, kalau aku mungkin ini ya, kayak naik gunung kayaknya itu, eee, sulit banget kayaknya. Itu juga kayaknya pokoknya hobi-hobi yang <tsk> pengen aku coba gitu ya. <laughs>
Oke. Yang ekstrem ya. <chuckles> Menarik menarik menarik. Mmm.
Iya tapi, eee, mungkin karena waktunya juga tuh sama kan, e tap te terus le udah gitu kalau naik gunung tuh persiapannya banyak kan, selain persiapan, ba a tubuh, badan, terus mental. terus, ya kan fisik, mentalnya terus udah gitu, ini juga peralatannya kan, macam-macam dari sepatu gunungnya, terus alat-alatnya gitu kan gak bisa asal kan soalnya naik gunung tuh. Jadi, kayak cuman pernah coba beberapa kali doang, jadi kayaknya susah deh kalau buat jadiin hobi, gitu. <chuckles> Heeh.
Mhm mhm. Bener banget. mental, fisik, bener banget bener banget. Mmm. Bener. Mhm. Oke. Tapi, udah udah pernah ya, udah pernah nyoba ya, sesekali naik?
Iya, setidaknya pernah nyoba, gitu. <laughs>
Iya, setidaknya tahu rasanya lah ya. <chuckles>
Iya, heeh heeh. Benar benar.
Oke. Kalau ada waktu luang lagi Kak, eee, ada gak sih, eee, hal-hal atau
Mhm.
hal lain yang Kakak pengen coba dari hobi itu? Ada gak? Kalau ada waktu luang lagi nih, misal.
Mhm mhm, eee, kalau ada waktu luang sih, ya pengen ya gitu, eee, dicoba lagi gitu yang, eee, naik gunung, gitu. Tapi tapi prosesnya lama, masalah kan persiapannya yang tadi yang aku sebutkan banyak kan macem-macem, gitu. Kalau yang ngerajut, eee, kayaknya udah lupa lagi deh, sayanya harus belajar lagi karena udah ditinggalin lama kan. Iya, kayak gitu iya, harus belajar lagi deh, ulang, gitu sih. Mungkin kalau waktunya, eee, banyak gitu ya udah nggak sibuk, mungkin bakal belajar lagi kali ya <chuckles> atau enggak, naik gunung lagi, gitu. Mhm.
Ada gak? Mhm. Mhm. Benar benar. Heeh heeh. <chuckles> Harus belajar lagi ya? Harus belajar lagi ya. Iya. Mhm. Bener. Oke. Menarik sih, sama sih Kak kalo aku. Heeh, k e dulu sebenernya agak menyesal sih, a aku se sekolah di sekolah musik.
Kalau Kakaknya, sama ya?